Essayer de d ouais, d'avoir le maximum de chances de gagner et en se disant, après, tu peux te dire, heu
Ouais.
sur une p en fait, c'est ça, faut réussir à dézoomer d'une partie. Genre, sur une partie donnée, heu, il y a sûrement des cas où où ce sera impossible. Aussi, exceptionnels, heu, soient ton impact et tes qualités de de gagner la partie. Mais si tu fais 100 parties et que tu as un p heu, appliqué plein de bonnes pratiques et de de m bonnes manières de jouer, bah, normalement, tu gagnes beaucoup plus que enfin enfin, pour le coup, c'est certain que si tu fais attention à rien, quoi et et que tu es frustré, heu et heu et démotivé.
Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mouais, et et donc tu avais arrêté? Tu as arrêté et à un moment et puis tu es comment tu as fait pour, pour pas reprendre? Parce qu'apparemment, tu n'es pas
E exactement, ouais. Bah, non, du coup, c'est déjà, il y avait pas un désir de pas reprendre. Heu, c'était plus que je pense que c'était mieux que j'arrête et donc j'avais, joué je pense, 3 ou 4 ans. Heu, alors, sur la fréquence et le temps que j'y avais passé, je pense que je devais, sur ces 3-4 années-là, faire heu
Mmh mh. Mouais.
peut-être faire 100 à 200 parties par an, je pense, ce qui est pas, heu
C'est tout? Ah oui, c'est pas beau c'est pas énorme.
c'est pas énorme pour le coup et hem
Non, enfin, je pense je pense que c'est pas énorme.
peut-être plus quand même? Ça heu, ça a peut-être, heu, été proche parfois de trois cents.
J je pense que les joueurs qui jouent, heu, régulièrement à ce genre de jeu, ils doivent en faire, heu, presque 1 000 par, hein, par saison, hein.
Bah, une partie ça dure, heu, 40 minutes en moyenne, 35 à 40 minutes. Heu, du coup oui, il y a b des gens qui y passent beaucoup plus de temps et moi j'avais une approche donc, ce jeu, en fait, il y a il y a 2 manières d'être fort
Mmh.

Soit, heu
Mmh.
on appelle ça les mécaniques, c'est en gros à quel, mmh, heu, à quel point tu es habile, heu, dans le maniement de ton petit personnage, à quel point tu cliques vite, tu touches les bonnes zones, les sorts et cetera, ça c'est des mécaniques.
Mmh mh. Ouais. Ouais. C'est c'est quoi, c'est des extraterrestres, les petits personnages?
Heu, ça s'appelle des champions, heu, c'est des personnages un peu des petits personnages de fiction qui vont être, heu, <clears throat> classés selon des catégories, il y a des des tanks donc qui font peu de dégâts, mais justement ils peuvent, heu, <clears throat> en encaisser beaucoup
Ah, d'accord. Mmh. Ah oui d'accord, il y a des des des quésseurs des des catégories, ouais de suivant ce que tu veux jouer, c'est bien c'est bien ça.
Exactement et parmi les 5 personnages, chacun, a chaque fois, un rôle, heu, bien défini. Hem
Ah oui, un peu comme les échecs, tu as la tour, heu et le fou, le la reine, tout ça quoi, non?
Bah et Exactement sauf qu'il y a un nombre de paramètres qui est, heu, infiniment plus grand et je pense, c'est ça qui rend qui rend fou les joueurs en fait, c'est que tu as toujours l'impression de pouvoir faire mieux, de mieux comprendre et de t'améliorer, quoi
Ah oui, parce que ouais. Ouais parce qu'en fait
et je pense d'ailleurs que ce qui est difficile aussi à comprendre dans ce classement-là, ce fameux ladder, c'est qu'en fait, tous les joueurs s'améliorent continuellement. Donc en fait, hem, si on me remettait, heu, dans mon moi de il y a 6 ans, je pense que, heu, enfin c'est sûr quand si le jeu, heu, il doit avoir, heu, peut-être, 15 ans d'existence à peu près, j'en sais rien, heu, donc 6 ans, c'est c'est un tiers de l'existence du jeu. Si je me replaçais 6 ans avant, heu, j'aurais avec mes connaissances d'aujourd'hui et même avec moins de pratique, j'aurais forcément un meilleur rang, c'est c'est sûr et certain. Mais heu, ouais, du coup, 1re composante, c'est un peu, heu, les mécaniques, enfin comment on clique vite et bien et après le 2e, bah, c'est ce que tu commences à approcher justement, c'est en parlant des échecs, c'est la stratégie et on appelle ça dans le jeu, ça c'est c'est on appelle ça de la macro, un peu de la même racine que macroéconomie, enfin, c'est comprendre le global et les et les dynamiques de la carte
Ouais. Oui, donc tu as beau t'améliorer, en fait, toi aussi. Oui de oui, sans doute. Mmh. Mouais. Ah oui. D'accord. Ouais, des décisions, heu, à prendre, peut-être, à quel moment? Où? Heu

Heu, si en fait parce que, heu, l il y a du coup un algorithme qui est créé pour, heu, bah, répartir les gens le long de cette échelle, le long de ce classement-là. Hem, et bon là, c'est là que c'est très technique mais
Comment ça passe? Ouais. Ouais. Et re et et on sait comment ça marche? On on connaît co comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour monter?
Heu, à la fois oui et à la fois non.
D'accord.
À la fois oui, parce que plus tu gagnes, plus tu vas monter et à la fois non parce qu'on sait pas précisém on n'est pas à 100 % heu, responsable du fait de monter, heu, déj
Et oui parce que et oui, et pourquoi?
déjà pour une ch une raison très simple, c'est que c'est un jeu qui se joue à 5 contre 5 et heu, et qu'on est qu'1 personne. C'est ça, exactement, donc en fonction des personnes qui sont déjà dans notre équipe, les 4 autres personnes en fonction de leur niveau, plus le niveau des 5 autres personnes en face, il y a beaucoup de de variables.
Ouais. Ah oui. Puis tu es pas tout seul quoi, c'est pas comme au tennis en fait? Et ouais et p Et ouais. Ah ouais, donc tu es et oui. Donc tu es dépendant de 9 personnes en fait?
Exactement et c'est ça qui rend complètement fou et moi, en tout cas pour moi, c'était du coup, heu, un peu un formidable exercice mental que de réussir à surmonter ça quoi. La la 1re fois que j'ai pardon?
Et ouais donc, heu, tu as un ouais f mmh. Et ouais donc, heu, ouais, parce tu es, heu mmh. Tu peux influencer sur 10 % de la game, s de la partie donc si c'est
En moyenne c'est ça.
si tu as des gens un un petit peu plus fort en face, heu et toi et tes tes tes copains ils sont pas terribles, heu, ou, enfin tes c'est pratiquement sur le papier c'est fini quoi?

Heu, b déjà pour expliquer, heu, le hobby et la passion, c'était lié aux jeux vidéos, un jeu notamment qui s'appelle, heu, League of Legends, je sais pas si tu connais?
Ah, là, là, là, là. Ah d'accord, ouais, je co j non, je connais pas non, vas-y, explique moi.
OK. Bah, hem, en f c'est un jeu, en gros, qui est enfin, je peux expliquer. Ah donc c'était de l'ironie quand tu disais que tu connaissais pas? <chuckles>
C'est quoi ce jeu? Le jeu du du diable. Non, non, non, enfin je sais que je j'ai entendu parler, hein, que que c'était un jeu, heu, il y a des gens qui disent: «C'est un peu le jeu du diable», le jeu vraiment. Je je je je sais pas pourquoi du tout.
Heu, bah, je peux j je peux t'expliquer. Heu, mais en gros, ouais, c'est un jeu qui est ultra orienté sur l'aspect compétitif et heu, et j'avais complètement arrêté à un moment
Ouais. Ouais. Ah bah, c'est bien.
parce qu'en fait, je me rendais compte que ça finissait par me par me peser plus que que me satisfaire, enfin, en tout cas, me ben, plus qu'une e c'était pas vraiment une expérience qui était plaisante. Du coup, j'avais complètement arrêté à un moment pendant 1 année, heu, complète.
Mmh. Ouais. Mais c'était quoi, qui 1 année, et c'était quoi qui te satisfaisait pas? De pas de pas monter dans le dans les rangs? Enfin, comment ça se passe les rangs? Je sais pas, il y a tu peux monter? Tu es
Heu. En fait, c'est là où c'est c'est f c'est, mmh, ce jeu il a quand même une vili là où il est complètement fou, c'est que c'est ultra compétitif, donc tu as un ce qui s'appelle un ladder, comme une échelle en français. Heu, avec toutes les personnes qui sont ré rangées de rang 1, heu, meilleur, heu, d'une région, par exemple de l'Europe, heu, jusqu'au tréfond de ce classement là, qui va être, heu, un nom de division, je crois que c'est c'est fer, en tout cas, si c'est toujours le cas.
tu as des médailles, heu? Tu as des coupes, heu? Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ah d'accord, c'est p c'est c'est pas papier ou ou bois, ou? Non.
J je sais pas, heu, fer ils ont dû estimer que c'était déjà, heu, suffisamment, heu, dégradant et heu exactement, et là où c'est en plus vicieux, je pense que c'est qu'il y a, heu, ça varie en fonction de de des systèmes de classement, c'est pas figé, mais tu as peut-être 70 %, heu, des joueurs, en tout cas, moi, quand j'y jouais, ça remonte un petit peu, heu, qui sont argent ou moins, et argent, heu, c'était, heu, l'antépénultième division, l'avant, avant dernière division, en vrai, quand j'y jouais, donc il y a un peu ce côté là, où l'expérience elle est quand même un peu, heu, dégrad enfin dégradante, quoi.
Cor. Mmh. C'est un métal, quoi. <clears throat> Mouais. Mouais. Bah oui. Tout à fait, quand même, ouais. Antépénultième, ouais. Ouais, tu as tu arrives pas à tu es tu fais partie des nuls tu as l'impression de faire partie des nuls, quoi. En vrai, en fait. C'est ce
Exactement et après, en fait, je pense que moi, j'ai beaucoup joué au tennis aussi quand j'étais jeune et c'était un peu le même, heu, la même configuration, enfin la pyramide du classement. Elle a vraiment la même configuration, je pense qu'il y a, heu, sur les 5 derniers classements sur 30 ouais c'est ça. Sur les 5 derniers classements sur 30, je pense qu'il y a 70-60 % des joueurs, en fait et hem, donc ouais.
Ah ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah ouais. Forcément, c'est une pyramide quoi. Ouais. Et ouais, mais donc ça veut dire que les gens qui sont en haut, heu, ils ont pris les places, en fait? Donc il y a plus de place pour pour ceux qui sont en dessous, ils peuvent plus monter alors?